Mm, una banda que llevaron, este, justo <chuckles> tenía rolas de de Alejandra Guzmán.
¿Cómo crees?
Y, sí fue fue muy fue muy curioso y la neta es que, no sé, si fue por temas de que había tomado un poco de alcohol o me sentía muy en confianza, las canté una banda local, así como una banda de de amigos que tocaban canciones.
Pero, ¿banda de qué? Ah, okey, pero no banda de estas norteñas, o sea, un grupo.
Digamos, como de rock. No, no, no era, no era co era como una banda de rock, como del de ese lugar.
Un grupo musical, ¿no?
Exacto, y, este
Okey, okey, okey.
y y te digo, que no sé si era como, que estaba muy en confianza o que había tomado un poco de de alcohol, eh, canté las rolas, ¿no?, como con con la misma intensidad que mi mamá las cantaba siendo un poco más joven, y y dije: "Ah, pues", <laughs> ahora lo entiendo todo", ¿no?, sí, este, como que se me fue, no sé, se me fue la pena, se me fue como los prejuicios a esas canciones, pero
Ajá. ¡Claro! ¡Qué padre! Sí, simplemente te identificaste en ese momento y dijiste: "¡Voy!". <laughs>
Sí, no, fue como de: "E es ahora o nunca", ¿no?, entonces, este, aproveché el momento y y
Claro. "Ahora hay que aprovechar que me la sé". <laughs>
y pues sí, no, no fui el único. Exacto, y y curiosamente no fui el único, ¿no?, mucho mucha gente, de digamos, de mi rango de edad, también la cantó, así a todo pulmón, y y me sorprendí, o sea, no, realmente no me esperaba eso.
Claro, o sea, que también crec eh, crecieron con lo mismo.